طبعًا، طبعًا. أيوه، يعني متفهمة اللي أنتِ بتقوليه الصراحة. بس بما إنّ المش يعني الشعور ده عندِك من زمان آآ مش من دلوقتي، ما حسيتيش إنه إن إن إن أنتِ عايزة ت تخرّجي نفسِك برّا الشعور ده؟ أو حد مثلًا من أهلِك قال قال لكِ يعني مش الطبيعي، إن أنتِ ما تكونيش قلقانة مثلًا في مواقف بتعدّي عليكِ؟ حد كان مثلًا بيستغرب إن أنتِ بتخجلي، إن أنتِ تقولي حاجة زي كده أو بت ما بتعرفيش تعبّري عن مشاعرِك في الجزئية دي، مثلًا من نطاق أهلِك مثلًا؟ والدِك، والدتِك، اخواتِك؟
لأ، ما باعرفش أعبّر قدّام أي حد، لإن هاقول لكِ، آآ دايماً كنت باتقابل في الموضوع دوّة بإن آآ أنتِ قلقانة زيادة عن اللازم، آمم كتير عليكِ كده، آآ اهدي شوية، آآ التوتر ده هيزوّد المشكلة، آآ بلاش قلق. تحسي إن كل اللي قدّامي كان دايمًا آآ عنده اعتراض، وشايف إن إن قلقي مش في محله، وشايف إن أنا غلطانة في قلقي، وشايف، وشايف أنا فأنا كنت ده بيخلّيني أتضغط أكتر، ويمكن حتى إن أنا حقِّي في إني أعبّر عن قلقي أو توتري ما كنتش باعرف أعمله. فهمتِ؟
اهم. امم. آه. امم، كنتِ بتتقوقعي أكتر، يعني كنتِ بتحس امم، امم بتقفلي على نفسِك أكتر.
ب أيوه، أيوه، أيوه، أنا باقلق آه، أنا باقلق يعني زي أي حد يعني، مش عارفة هو يمكن أنا باقلق زيادة شوية، يمكن مثلًا أديكِ أقرب مثال، مثلًا يعني، طبعًا يعني آآ أنا أم طبعًا باقلق على ولادي مثلًا، آآ حد من ولادي برّا، بنتي نزلت أو أو أو عندهم حاجة، فأبقي قلقانة لحد ما أتطمن إنها راحت ووصلت وكلمتني وبعد كده آآ أتطمن لحد ما ترجع، ممكن أبقى قلقانة ما أنامش، ممكن بطني تتقطّع من كتر القلق. آآ آه، ممكن حد من ولادي يبقى عنده امتحان أنا ما أنامش، ممكن هم يناموا ويرتاحوا وأنا ما أنامش، والله آه. فاهمة؟
آه، قولي لي. اهم. طبعًا. اهم. اهم. ياه. بس أنتِ بتقلقي، كنتِ بتفضلي قلقانة. امم، اهم، امم. على فكرة هو هو الشعور اللي عندِك ده شعور حلو، و وشعور يعني يدل على قد إيه أنتِ إنسانة رقيقة يعني، لدرجة إن أنتِ ممكن تقلقي لدرجة إن أنتِ تع تتعبي جس ج جسديًا كمان. آآ يعني هي دي حاجة حلوة، وفي نفس الوقت طبعًا حاجة للأسف ممكن كترها يؤذيكِ أنتِ، آآ جسديًا أو نفسيًا. آآ فأنتِ تقريبًا عشان كده حسيتِ إنه من الأفضل إن أنتِ ما تقوليش، آآ، آآ الشعور اللي ه اللي هو اللي أنتِ حاسة بيه عشان اللي حواليكِ ما يتم يعني ما حدش ينتقدِك فيه.
آه. بالضبط.